Ne, Schlafanzug nicht, aber ich arbei also, ich war heute Morgen duschen und habe mir Sachen angezogen, aber es sind eher so, ähm ja, wenn ich ins Büro gegangen bin, habe ich mich schon sehr schick gemacht, habe auch schon 'n Kleid angezogen und so und habe mich geschminkt und jetzt ist das wirklich Duschen, ähm, Jogginghose an, Jogging-Pullover <laughs> und dann setze ich mich halt an den an den Schreibtisch, ja.
Mhm. Ja, aber gefällt dir das?
Ach, ich finde es cool, dass ich mich nicht in 'n Kleid pressen muss. <laughs>
Ja, okay, dann ist doch super. Also, das ist ja die Hauptsache. Äh, man kann das ja auch so als Zeitersparnis sehen. Es gibt ja Menschen, die meinen, denen geht‘s psychisch nicht so gut, wenn die sich morgens nicht irgendwie quasi da vernünftig fertigmachen und so, aber wenn du sagst, äh, du fühlst dich wohl in dem Jogginganzug, dann hat man da ja sogar Zeit gespart im Vergleich zum Büro.
<laughs> Ja. Mhm. Genau. Ne, also ich finde das Homeoffice-Arbeiten schon sehr super, weil wie gesagt ähm, <clears throat> es ist halt ähm, ja, das ich kann halt entscheiden und irgendwie, ähm, ja, bin ich halt zu Hause und ich kann jederzeit sagen: „Okay, ich habe jetzt Bock, das zu essen, dann gehe ich in Kühlschrank und mache auf.” Wobei auf Arbeit musste ich mir halt immer Sachen mitnehmen und das war dann schon vorgegeben und jetzt kann ich halt hier frei entscheiden, und ähm ja, also ich meine, klar, es hat schon sei alles seine seine Vor und Nachteile und was ich jetzt aber auch noch mit einbringen möchte, weil das total wichtig ist, weil ich merke, das nagt an mir, ist, dass ich ähm, also heute habe ich es geschafft, ich bin 14:00 habe ich gesagt: „Okay, jetzt machst du hier noch mal ‘ne Pause.” dann bin ich in den Wald gegangen, weil das ist mir total wichtig, dass ich, äh, rausgehe in die Natur und mal stramm spazieren gehe, weißt du? Weil, äh, den ganzen Tag am Schreibtisch zu sitzen, äh, das ist auf Dauer einfach nicht gut.
Mhm. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Ja, es ist ja auch nicht so gut für den Rücken.
Ne.

Ja, also, ich kann dieses Thema, äh, gut nachvollziehen. Ich glaube, das geht ja vielen so, weil das Schöne am Homeoffice ist, dass man das sich das so 'n bisschen selber einteilen kann oder vielleicht mal, wenn man einen Tag keine Lust hat, sich jetzt nicht das Make-up machen muss oder so. Aber, ähm, ja, bei der Arbeit geht man dann irgendwann von der Arbeit, dann ist man zu Hause, und diese Trennung fällt ja so 'n bisschen weg.
Mhm.
Ähm, und ich höre da bei dir jetzt raus, dass du diese Trennung auch nicht so gut schaffst, quasi bei dir ja, zu kreieren im Haus.
Ähm, ne, also, das äh, momentan ist es halt zum Beispiel so, ich stehe halt morgens auf und dann ähm, manchmal sch fällt's mir sogar also, ich will dann am liebsten gleich direkt an 'n Laptop anstatt zu sagen: „Ne, du musst jetzt erst mal duschen und dich fertigmachen für den Tag.“ Weißt du, das weil so ineinanderfließt. Also, es fühlt sich also, ich verhalte mich dann irgendwie wie am Wochenende, wo ich dann halt, äh, mich mal 'n bisschen mehr gehen lasse und nicht so die Routine folge und so, äh, übt sich das jetzt also, heute Morgen musste ich richtig streng mit mir sein, habe gesagt: „Okay.“
Ja. Mhm.

Ja, ich glaube auch, weil das wollte ich dir auch grad noch sagen, weil jetzt ist es halt, ne, total dunkel und ähm, ja, ich muss halt gucken, ähm also, ich möchte jetzt nicht im Dunkeln im Wald halt gehen, ne, also, das würde ich nicht und nur durch die durch die Straßen zu gehen, äh, ist mir auch zu langweilig. Also, ich brauche dann schon mal so 'nen richtigen Cut einfach.
Ja, natürlich. Ja, verstehe ich. Ähm, und wie oft möchtest du das machen mit diesen Spaziergängen?
Also, wenn's geht schon einmal einmal am Tag jedes Mal. Ja, das ist mir schon wichtig. Ja.
Okay. Okay, dann wär's äh, was glaubst du, wie viel Mittagspause brauchst du dann realistisch?
Ähm, dann brauche ich realistisch also, schon 2 Stunden.
Okay. Also ja, das ist ja eigentlich das Schöne am Homeoffice, wenn du dir irgendwie w willst du dann trotzdem um 18:00 anfangen oder sagst du dann: „Okay, dann mache ich lieber 2 Stunden Pause und mache bis 19:00?“
Also, ich könnte dann 'n bisschen länger arbeiten auf jeden Fall.